أنت كنت زمان بتتعذب بقى، عارف أنت فكرة تروح تعدّي على كُلّ واحد وتخبّط عليه مثلًا أو تضطر تمسك المكالمة وتتصل بكُلّ واحد، وخلِّ بالك أنت ممكن وأنت بتتصل بالناس يُقع منك واحد والّا اتنين ويزعلوا وأنت تزعل من نَفسك، بس د أنا باقول إن أنا شا إن من ضمن المميزات الجميلة للسوشيال ميديا في التواصل في علاقاتنا اليومية مع الناس إن الأخبار بقت متاحة بتاعة الناس قصادك بشكل أبسط وأسهل بكتير.
آه. آه، اهم. أيوه أيوه، طَب يعني بتشوف الرسايل يعني لايكات اللي بتتعمِل عليها وكده، دي ممكن تعوضك عن إن أنت تشوف حد مباشر وش لوش وتتفاعل معاه، يعني هل السوشيال ميديا بقى في البوستات بتاعتها، سواء كانت بقى تهنئة لفرح، عيد ميلاد، أيًا كان، بتعوض اللقاء المباشر؟
لا لأ خالص بالعكس، دي بقت خلّت يع أنا باحس إن في جفاء وبرود بيتم في العلاقات بينها وبين الناس، أنا زي ما قُلت لك هي وسيلة لوسائل التواصل أو معرفة الأخبار، لكن ما تغنِيش عن و التفاعل نَفسه، يعني أنا مش هينفع مثلًا أنا عندي صاحب أو قريب وعنده حالة وفاة أكتفي بكلمتين مثلًا مكتوبين على الpost مثلًا، البقاء لله، <tsk> أنا باشوف دي حاجة لأ مش لطيفة خالص، حتى المكالمة التليفونية آه، أنا باشوف إن لأ، فكرة آه آه، هي الف التفاعل بيننا وبين بعض، ابقى واقف جنبك دي دي مهمة، نَفسي على النقيض في فرح والّا في مناسبة أنا مش هاكب ألف مبروك وخلاص، لازم برضو ي أ أنا باشوف إن دي مش لأ دي مش وس دي بقى مش وظيفة السوشيال ميديا خالص، يعني هي وس ال السوشيال ميديا زي ما قُلت لك هي وظيفتها الأساسية إن إحنا بنعرف أخبار بعض، بنبقى بنقدر نعرف اللي بيدور حوالينا، لكن مش ت لا تُغني عن التفاعل والحركة والقرب بيننا وبين بعضينا، لا تُغني خالص يعني.
اهم. أها. أها. ما بتقدرش إن أنت آه، ما تقدرش إن أنت. آه. مش بتكتفي بيها دي، مش بتكتفي بكلمة ألف مبروك. إمم. اهم. آه. آه، طَب طَب، لو عكست الموضوع بقى وهاسألك سؤال تاني، السوشيال ميديا كده ممكن تحس إن هي بتخلّي العلاقات سطحية؟ يعني طالما هي ما بتعمقش الموضوع أو ما بتدّيش ال الأداة الكفاية في إن إن أنت تقول ألف مبروك أو بتوصّل الرسالة كاملة ولازم الزيارة، هل اللي بيستخدمها بقى الاستخدام ده بتبقى العلاقات بتاعته سطحية كده؟

آه، لأ، بُص، بقى هنا بقى السوشيال ميديا بتعمل دور عظيم جدًا، لإن أنا يعني باسافر كتير، فليّا أصحاب فى كذا بلد. فهنا بقى السوشيال ميديا عبقرية. سهلت التواصل بشكل كبير جدًا. خلتني قريب من صحابي حتى وهو في بلد وأنا في بلد. بنتطمن على بعض، بنكلم بعض، نعرف أخبار بعض، بنشوف بعض لو حابين كمان، والعكس. أنا لمّا سافرت، ما أنا بابقى عايز أتطمن على أهلي، أمي، أبويا، أخواتي، زوجتي، أولادي، فكل دوّة السوشيال ميديا النهارده بقت تقلل الشعور بالوحشة كتير أوي، وتديك شعور إن أنت عايش معاهم. أنت خلاص فاتح ال
اهم. آه. عملت إيه معاك بقى؟ امم. حسيت إنها ساعدتك فعلًا وفادتك في الموضوع ده.
هايلة، هايلة. أنت بتبقى فاتح الكاميرا مثلًا وبتفرجهم وبت تشوفهم وبيشوفوك، وبتبقى متواصل معاهم بشكل يعني هاقول لك، حاجة أنا في سفرياتي طبعًا بابقى راجع، طبعًا أنت عارف طلباتهم ما بتنتهيش، عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. فطبعًا بابقى مضطر أخش أي مكان وأشتري ليهم الطلبات اللي هُم عايزينها. زمان، قبل السوشيال ميديا تكون موجودة، أو قبل ما يكون في تواصل سهل وسريع عن طريق الفيديو كول، أنت بقى بتقعد بت أنت أنت أنت كنت بتجيب بقى ب بالإحساس. بُص، البنطلون ده هنجيبه آآ 4 شبر وال <giggles> وتجيب بقى مقاس مرّة كبير ومقاس صغير، وممكن أنت في اعتقادك مثلًا تجيب اللون الأحمر ده شايفه واو، تيجي تديه لحد من قرايبك والَّا ولادك والَّا حاجة، إيه اللي أنت جايبه ده؟ إيه الأحمر ده، فاهم أنت؟ آه، فأنت أذواق مختلفة طبعًا. دلوقتي بقى الموضوع بسيط، بتفتح الكاميرا وتبعد اتفرجوا اللي يعجبكم نقوه. أنت بقى دورك إنك تج أ خلاص.
اهم. اهم. أيوه، أنت بتعمل إيه بقى؟ إمم. آآ، <laughs> آه. آه. <giggles> ياه! آه. بتقدر تبعد تبعت بقى من الكاميرا وكده وتفرجهم ويشاركوك كمان الاختيارات يعني.
ويشاركوا ويختاروا وخلاص بقى الموضوع دلوقتي هُم بيشوفوا اللي هُم عايزينه بعينيهم، فده بيبقى أسهل كتير. فهنا لأ، السوشيال ميديا
إمم. يعني أنت بتحب كمان تشاركهم اللحظات دي online وبتشاركهم فيها دايمًا.
صح، طبعًا. فهنا بقى لأ، السوشيال ميديا عظيمة في الحكاية دي. دي عظيمة جدًا، إن ما خليتكش تحس بالبعد ولا هُم يحسوا ببعدك عنهم، ولمّا بارجع بلدي، بيبقى ليّا علاقات بأصحابي ف في كذا دولة. آآ لأ، في تواصل بيننا، بنتطمن على أخبار بعض، بالعكس كمان يعني كمان بيسهل علينا إن لو أنا هاعمل له حاجة أو هيعمل لي حاجة، ساعات بيبقى في شغل كمان. يعني الشغل نفسه بيتم وأديك شايف النهارده بعد الكوفيد آآ، دلوقتي خلاص إن أغلبية الشركات وأغلبية ال الشركات حتى الmultinational في ناس كتيرة بتشتغل شركات remotely وonline. عن طريق السوشيال ميديا. حتى المحاضرة، حتى المذاكرة.
إمم. تمام. أها. أيوه، أيوه. طيب، خليني أرجع ل آه.